Das stimmt, aber meine Freunde wissen, beim Umzug brauchen die sich erst gar nicht bei mir zu melden, weil ich stehe für alles parat, ne? Also, ich gehe mit dir auch Pferde stehlen, ja? Aber Umzüge
<snorts> <snorts>
das ist ein Ding, das mache ich nicht. <laughs>
<laughs> Okay, ich sehe schon, Umzüge sind bei dir 'ne Red Flag. <laughs>
Total, total. Und mein nächster steht an, also, ich werde dann mal auch meine Freunde bestimmt anhauen. <laughs>
Ach so, also, das geht dann aber, die anderen anhauen geht? Ja.
Ja, die machen auch manchmal Sachen, w wo die keinen Bock haben bei mir, ne? Also, das das ist das halt so. Ja, ja.
Ja, das ist ja echt das machen machen Freunde ja auch. Also, manchmal machen die auch Dinge, auf die man nicht so Bock hat. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, bei deinem nächsten Umzug. Und ich hoffe, keiner sagt nein. <laughs>
Ja. Ja, vielen lieben Dank. <laughs> Tschüss.
Tschau.